Assolutamente.
È vero, è vero. Ehm, senti un po', mhmm, io ti chiedo, mhmm, diciamo con ehm, con la tua famiglia avete dei posti, ehm, come dire, preferiti, no, dove fare picnic, oppure, ehm
Ma guarda, allora sì, ehm, <clicks tongue> diciamo che quando quando ero proprio piccolo, che io sono nato a Torino abitavamo a Torino, all'epoca sì, andavamo in un posto che si chiamava Le Alpi Bianche, che è nelle colli nella nelle montagne, diciamo, sopra Torino, che era molto bello, me lo ricordo, eccetera. Era proprio una sorta di di tradizione, era proprio montagna, era molto, molto bello, ecco. Ehm, però ti ripeto, sono sono ricordi di d'infanzia molto molto indietro. E poi <tsk> da quando ci siam trasferiti qua, che io avevo 7 anni, ehm, qui ci sono de una piccola parte montana, ecco, se si può così dire, che si chiama Col di Nava, che rimane praticamente quasi t attaccata alla provincia di Cuneo, ehm, è è a confine, ecco. Ehm, <clicks tongue> e lì c'è un bel prato, uhm, grande dove, di solito, si va a fare questo tipo di di cose, quindi quando capita, di solito o lì o nelle zone, diciamo, circostanti questa quest'area per rimanere in zona, diciamo. Poi se capita di andare da altre parti, è bello se
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Mh. Mh-mh. Sì. Mh. Sì. Ah-ah. Certo. Mh. Ma, ehm ti chiedo: le le Langhe sono là vicino?